まあ、N 高なんかはね、そういうオンライン授業もす先立って取り入れてる感じで、まあ、それで、結局、まま、まあ、本来のそういう勉強を学ぶこと自体が目的というふうに定義しちゃしきってしまうならば、それで十分ではあるなというところはありますけどね。
はい。 ふんふんふんふん。
ま、どこに義務教育レベルま、高校をどっちに分類するか微妙なとこですけども。
ま、こうね。そうですね。 はいはいはい。
まあ、小中小中までは義務教育と言われる部分ですよね、特に。なんかは、ただ、まあ、よく言われるのが、そういうふうにしちゃうと、この、なんて言うんですか、義務教育ってのが勉強だけじゃなくて情操教育がどうこうとか、その、ね、肉体の発達も、その、体育とかそういうのですよね。とか、集団行動がちょっととか、そういう意見も、ま、どうしても反対意見として出てくるじゃないすか。その辺をね、どうクリアするかってとこですけども、うんうん。その辺ってどう思われます？その、完全にリモートみたいなスタイルなった時に。
ふんふん、ふんふん。 はい。 はいはいはい。 ふんふんふんふん。 まあまあ、そうすね。 ふんふんふんふん。まあ。そうですね。ああ。そうですね。でも、それもなんか別に学校外でもできるじゃないすか。別に体育とか、言うても。例えば
まあね。
そう、そうなんす。
まあ、それぞれがやれば別に済むことではあるんですけどね。
うーん、まだ、なま、無くなんないか。さすがに無くならないか。どどうなんすかね。
うん。 ま、私としては、個人的には無くなっても全然いいとは思うんですけどね。
が うん、ふんふんふん。まあ、でも、なんか、その、普通の既存の体制も、まあ、残しつつ、新しい
うん。 うん。
フォームのを導入していくっていう感じなあるんすかね、最初の方はとりあえず。
うん。 そうですね、いきなりバーンとはね、もう完全に、もう校舎自体がなくなっちゃいましたよ、まではいかないとは思うんですけど、まあ、そっち方向を取り入れないといけないよね、みたいな感じで、じりじりとそういうオンラインのウェイトが増えていくのかなと。最近、その、コロナが終わった後も、その、とりあえず生徒にタブレットは持たしとくみたいのは、浸透したみたいじゃないでか。で、ま、タブレットを持たしてるならば、逆にね、これを持って学校行くっていう不思議な状態なってるわけですけど。
まあまあまあ。 そうですね。 うんうん。 うん、ふんふん。 うんふんふんふんふん。 そうですね。 はい。 ああ、そうらしいすね。そうですね。 うん、ふん。 そうですね。
持ってるなら別にいいんじゃないのって。うん。まあ、言うて、その、昔から、その、進研ゼミとかでね、あの、たタブレットとかスマホで勉強するアプリとかあるわけで、まあ、勉強、その、偏差値とか成績だけを上げるっていうと、アプリ1つあったら成績ってバンバン上がると思うんですよね、自発的にやると。
うん、ふんふんふん。 ふんふんふん。 ふんふんふん。 そうですね、そうですね。
自分が間違った問題もういっかい出してくれるとか、その類似問題とかですね、そういうアルゴリズム読んで。絶対、その、そういう観点で言ったら人間の先生よりは優秀じゃないですか。
うん、ふん、ふんふんふん。 そうですね。